Esqueceu, né, coisa normal, isso acontece também, né. Às vezes, você estava ali na pressa em voltar para o Brasil, não pensou muito bem. Você lembrava que tinha aquela aquela escala, mas pensou: "Pô, não, pega lá no Marrocos as roupas, depois despacho de novo". Só que não deve ter parado, mesmo para pensar nisso, né, só passou assim, na cabeça.
É é co Exato. Exatamente. Exatamente. Exato. E, assim, eu não falo inglês muito bem, e na época hoje eu até falo alguma coisa, mas na época era muito pior, né, há 6 anos atrás, então, assim, eh, era mais complicado. Então, eu fiquei tentando conversar com o rapaz que fica ali no no aeroporto, funcionário e tal, e, cara, com muito custo eu consegui entender que a minha bagagem eu só ia buscar pegar ela no destino final. Aí, beleza. <clears throat>
Entendi. <laughs> Aham. Nossa, mas o pessoal pelo menos foi compreensível e tentaram te ajudar, né, no
Ô, tentou, cara, o cara foi super paciente. Eu não sei como é que ele estava me aguentando, porque eu estava eu acho que eu estava um pouco nervoso, estava sozinho e tal, enfim. Mas, aí, eu estava eu tenho o hábito de viajar com a camisa do Brasil, eu viajo muito com camisa do Brasil, sempre. Não sei porquê. Eu gosto do eu go
<chuckles> Isso é bom porque, pelo menos, se acontecer alguma besteira, alguém vai te reconhecer. <chuckles> Pelo menos um brasileiro vai te reconhecer.
É. E eu minhas camisas do Brasil sempre têm meu nome, cara, <chuckles> eu p eu compro personalizada, sabe. Enfim, aí, eu estou ali andando, aí poxa, eu já pen já só só estava com uma mochilinha nas costas, e aí eu pensei: "Poxa, eh, eu vou vou lá, né, pegar um táxi para ir para o hotel". Que eu já tinha reservado, só acho que eu não tinha pago. Aí, eu ouço uma voz, assim, em cima. Eh, sabe shopping que tem o 2º andar que, meio que tem um buraco no meio? Eu estava passando nesse buraco e tinha um andar de cima. E, aí, eu ouço uma voz assim: "Brasileiro no Marrocos precisando de ajuda?" Cara, <chuckles> com esse sotaque, tá? Parecia que era carioca.
<chuckles> Aham. Aham. Aham. Não acredito. Que isso, cara.
Aí, eu olhei para cima, aí meio que acenou assim para mim. E, cara, é muito engraçado que o cara parecia o Borat, sabe. <laughs> Mesmo mesmo mesmo estereótipo, assim, porque, quando eu só ouvi a voz, eu pensei que era um brasileiro, mas quando eu olhei para cara dele, eu falei: "Não tem como esse cara ser brasileiro". E aí eu fiquei naquela. Aí ele aí eu sub Não, é marroquino.
<laughs> Pô, já tinha tudo para dar errado aí, cara. Sim, sim. E não era mesmo? Que isso, cara, mas falava bem português, então?
Cara, o cara falava 7 idiomas, bizarro.
Caraca. Brabo.
É, bravissimo. E aí o ele eu eu fui até ele, né. Subi ali as escadas e tal, aí ele falou assim: "Ah, está perdido e tal, precisando de ajuda?" Eu falei: "É, cara, eu estou indo para o hotel". Aí, ele falou assim: "Qual que é seu nome?" Aí, eu falei, assim aí eu falei meu nome para ele, aí ele: "Me acompanha". Aí eu: "Tá bom." Aí ele entrou em uma salinha, assim, bem pertinho, a gente andou, sei lá, uns 10 metros, 15 metros, ele entrou em uma sala
Aham. Po, e tu foi confiando, né, cara. Eu não entrava num lugar assim, <chuckles> eh, no Marrocos. <chuckles>
É. É, mas assim então, eu estava dentro do aeroporto, até aí eu acho que ainda tinha ali um nívelzinho um nível de confiança e tal, e o cara estava com roupa de companhia aérea e tal. E aí
É, até menos mal. Sim, sim, verdade.

É, hum, exatamente. E aí eu, poxa, falei peguei e falei com ele assim: "Pô, eu vou te dar, aqui, um dinheiro", aí sentei lá no carro, né, na van que ia me levar, e dei DH100 pra ele, pra ele.
Aham. 10 eurinhos, pô, já é bom demais.
Já é muito bom, né, cara, pro quem mo vive em Portugal, assim, o salário não é muito, na época eu ganhava 600 €, mano.
Claro. Pô, cara, tá maluco, né.
Então, assim, dá 10, é bastante, né. <laughs>
É bastante, é bastante. Mas não custava, também, né, pô, o cara salvou muito.
Sim, pô, foi super legal. Então, mas aí que começa. Aí ele pegou a nota de 100, falou assim: "Ah, que, mas que é isso?". Aí eu até começou a falar meio meio que, <clicks tongue> tipo os angolanos falam, assim, mas com esse sotaque. Ele: "Que, mas como é que é isso?", aí eu: "Como assim? É é uma f é um dinheirinho aí, cara, pra você, pelo agradecimento, e tal". Ele: "Não, mas é que isso aqui não dá pra nada, isso aqui e nada é a mesma coisa, pra me dar isso aqui era melhor pra você não me dar nada", e eu: "Oi" exatamente. Aí eu: "Mas como assim, cara?", aí ele: "É, oi, isso aqui não, isso aqui não", aí eu: "Caraca, que um que isso, que maluco folgado, não sei o quê. N nem era obrigado a dar nada pra ele. Mas ó, <clicks tongue> beleza, ele me ajudou, vou dar". Aí dei mais 100.
Aham. Sei, sei. Aham. Ué! Não é? Você dá o dinheiro e Aham.
Aí eu: "Pô, cara, esse cara tá de sacanagem com a minha cara, 20 €", exatamente. Aí ele continuou: "Não, porque, poxa, você não tá entendendo, eu te arrumei o hotel e e o coisa e não sei o que, você estava lá perdido e tal". Aí eu
Já deu vinte euros, pô. Oi, você já tinha isso tudo incluído, cara, que filho da mãe.
Cara, exa exatamente. Aí eu dei mais 10 e falei: "Olha, vou te dar isso aqui, se você não quiser me devolve tudo isso aí que eu não vou te dar é nada". Aí até falei é mais mais grosso, assim, com ele. Aí ele: "Não tá, não sei o quê. Pô", e saiu reclamando ainda. Aí eu fui para o hotel, e fiquei pensando naquilo, né. Aí no dia seguinte, eu come conheci um pessoal no hall do hotel, a gente até fez um passeio, a gente mantém até contato até hoje, foi bem legal aquele passeio, e
Aham. Aham. Que isso, cara, o cara pegou Que bacana. Olha, né, e olha que escala legal, né, tipo, tirando esse golpe aí pô, pelo menos conheceu gente nova, conheceu um pouco do Marrocos também, né?
Sim, foi super divertido, aí a gente foi conhecer, ali, Casa Blanca, fomos numa mesquita, numa Medina. E aí eu contei essa história para o para o pessoal lá. E, cara, tinha um cara lá ele que ele que ria tanto da minha cara, ele: "Caraca, mas você é muito burro! Caraca, você não viu que isso estava incluído na sua passagem". Eu falei: "Cara, eu só sei ler as figuras. <laughs>
Aham. <laughs>

<chuckles> Pô, cara, que sacanagem, perdeu trinta euros à toa, cara.
Cara, mas ele me zoou muito, muito. Perdi 30€ à toa, cara, porque eu simplesmente podia chegar, eh, já ter até impresso esse papel e procurar ali alguém da compania e falar: "Onde eu pego o transfer?" Já iam me indicar e eu ia embora minha vida. Mas, eh, cara, passei por isso, e assim, eu
Aham. Com certeza. Cara, e como tem safado que se aproveita, né.
Exatamente, cara, eu, carioca, antigão, de parede, dando mole assim. Pô, fiquei eu me eu fiquei me sentindo muito mal, cara. Eu falei: "Pô, contar vou contar isso para os meus amigos, cara, e nego vai ficar, nossa, até ama". Pô, não, morei no Complexo do Alemão, irmão, não posso tomar esses golpe na rua não. <laughs>
Ah. <chuckles> Eles vão zoar até "o cara foi levar um golpe no Marrocos". Realmente cara, como carioca Esquece, mano, você realmente perdeu o seu crachá, não pode mais entrar no Rio de Janeiro.
Perdi. Não posso mano, sou eu sou virei turista lá, não po <laughs> Hã.
<laughs> É, para tu é mais caro agora, pô, tu é o gringo. <laughs>
É, agora agora eu que vou pagar dez conto na água de coco, mano, está maluco?
É isso mesmo, cara, 10? Ai, ai, viu.
O Mate para mim vai ser sem chorinho, vai ser sem chorinho o Mate. Vou pagar 20 R$20 no biscoito Globo. <laughs>
Pô, cara, olha, mas Pô, cara, acabou, realmente está com nada no Rio, mas uma coisa engraçada, engraçada não, né, mas uma coisa, cara, é que com certeza tem aquela aquele pessoal que: vai cheio da grana, mas que está perdido, não sabe nada, e esse cara se aproveita, né, às vezes, do povo mais velho, tipo: "Poxa"
É. Nossa, de certe Ainda mais que ele fala muita língua, né. Então, ele deve conseguir eh que eh criar conectividade ali com a pessoa. Exata É, ele intima, exatamente.
É. Mas intima a pessoa, né, põ. É, cria ali Mas, pô, ele chega ali: "Não", falando sua língua, "não, vou te ajudar, vou botar aqui você um hotel de graça, transfer de graça, tudo de graça", você
É, sendo que é tudo teu. Você já pagou por tudo aquilo, né.
Exatamente, aí você já pensa: "Pô, não vou dar um agradinho para ele". Aí, vai lá dá um pouco, ele não quer, você fala: "Pô, a cultura é diferente, talvez eu tenha ofendido ele, ele fez isso tudo por mim", vou lá e dou 100 para ele, 100€ entendeu? Então, pô, o cara deve estar acostumado, entendeu, a dar esses golpes e ganhar bastante dinheiro, porque aí quando vê alguém que dá um pouco menos, que não é menos, né, mas menos do que ele recebe, ele já começa a tratar assim. Mas mano, papo muito bom, tá, gostei de falar contigo.
Exatamente, que eu pensei isso. Hum. Exatamente.